Ah, okey, ano ba 'yun 'yung ah, isa ba 'yung kanta ng OPM sa OPM song ba 'yon? O
Ng Orient Pearl. Mm. Mhm. Actually, isa siya sa mga sumikat na banda during the 90s eh, 'yang Orient Pearl. So 'yung, "Pagsubok" isa 'yan sa tumatak na ano nila kasi mahilig ako sa ano eh, 'yun alternative acoustic. Isa 'yan sa sumikat din, eh. Kasi nung panahon ng alam mo nung panahon ng 90s, uso dati 'yung ano, alam mo 'yung FM radio, 'di ba? Uso dati 'yung mga top 20s, top 10. Parati 'yang oo, oo, parati 'yang napapasama sa iba't-ibang FM radio station.
Hmm. Hmm, <tsk> okey. Hmm, okey. Mm. Oo. Top 10 songs, ganon. Hmm. Okey, ah sa kantang yun para sa 'yo, ano yung parang pinaka-tumatak na part or verse ng lyrics dun, meron ba?
Magandang tanong. Siguro 'yung ano 'yung chorus, kasi sa sabi dun sa chorus, ah, anuhin ko lang ng konti
Hmm. Hmm. Oo sige, nang ma-pakinggan ko naman. <chuckles> <laughs> O sige. <laughs>
'Pag oo. <chuckles> Gusto mo kantahin ko pa, eh. <laughs> Parang gan'to, 'Pagka bigo't alinlangan, gumugulo ay isipan, mga pagsubok lamang 'yan, huwag mong itigil ang laban So, dun pa lang hmm, oo, yun 'yon 'yon 'yung naging pamilyar ba sa'yo? O, di ba?
Ah, okey. <laughs> Ah, okey. 'Yon pala 'yon 'yon pala 'yung ano niyan title niyan. Alam ko 'yang kantang 'yan eh, pamilyar 'yung kantang sa akin eh, hindi ko lang ma-sure kung a 'yan ba talaga 'yon. Pero parang hini parang napaghihinalaan ko na, "Eto ba 'yon? Dii 'yung 'yung na-iisip ko, tama ba 'tong na-isip kong kanta?" Oo, 'yan nga, "Pagsubok" pala 'yun talagang title niyan.
Wala lang. Oo, mhm. <laughs> Oo. "Pagsubok" ang title nyan. 'Tsaka nagkaroon pa ng maraming remake, eh. Mm, mm.
Mm. Hmm. So, parang para sa 'yo, nakaka-relate ka dun kasi 'yung kanta ay ano parang emotional ba, para sa 'yo?